Chiaro, senti però, insomma, <tsk> riman non vuole essere un tono da giudice, però è rimasto un po' tutto nell'astratto, no, cioè nel senso, potrebbe forse, potrebbe succedere, è tutto un po' nell'astratto, no, abbiamo bisogno di, effettivamente, dare almeno la possibilità alle persone di provarci.
Mh. <chuckles> <chuckles> Sì. Ok sì, effettivamente sì, ti dovrebbe <chuckles>
Okay, quindi abbiamo riconosciuto che abbiamo un po' questo fare un po' disto diciamo un po' da tiranno, che comunque è buono ne nell'averlo accettato e, comunque, averlo ammesso, molto positivo. Però, ne senso, se non la diamo la fiducia è difficile poi che, effettivamente, possiamo avere un qualcosa che <tsk> ci vada un po' un contrasto, no, cioè nel senso, un qualcosa che ci dica: "No, guarda, n non era come dicevi tu". Questo potrebbe essere un problema, cioè, magari essere in una situazione, un po' come quello che era scuola, nell'avere un po' nell'a in questo caso torto, e quando m magari nella scuola era avere questo giudizio che, magari, ecco, non rispettava effettivamente il tuo operato. Potrebbe essere una cosa del genere?
<chuckles> <chuckles> Sì. <chuckles> Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì, assolutamente. Assolutamente sì. <laughs> Sì.
Okay, okay quindi abbiamo, diciamo abbiamo individuato i temi. Okay, perfetto. Ascolta, proprio su questo è importante, uhm, distinguere un po' ciò che è sotto il tuo controllo, e cosa necessita di essere sotto il tuo controllo, e cosa non lo necessita, nel senso
Sì.